अच्छा तो क्या हो रहा है ना आजकल मतलब जो परिचित चीज़ें हैं उन्हें मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे खोने से अगर डर लगता है मुझे तो मैं कैसे निपटूँ। जैसे कई चीज़ होती है ना कि आप मतलब आपकी परिचित चीज़ें होती हैं जो कि खो जाती हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कोई भी वस्तु है जिसे आप काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक रूप से काफ़ी अच्छा समझते हैं। और कहीं न कहीं उसे खोने का भी डर रहता है और आप चाहते हैं कि खोने से कैसे निपटे उससे तो वही चीज़ मैं चाह रहा हूँ। बीते दिनों ऐसा हो रहा है ना कि मुझे समझ में आ चुका है कि जो मेरी चीज़ें हैं वो मेरी काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं। चाहे वो अ, मेरा ईयरफोन हो, चाहे मेरी जो पर्सनल एक्सेसरीज़ हैं जो मैं यूज़ करता हूँ चाहे गैजेट हैं। तो एक तरीके से जो कनेक्शन होता है ना वो चीज़ अ, कहीं न कहीं मैं चाह रहा हूँ कि मुझसे खोने का जो डर है ना वो खो ना पाऊँ मैं उन्हें। और कहीं न कहीं अ, ये सारी चीज़ें मेरी परिचित चीज़ें हैं मैं अच्छे से जानता हूँ कैसे क्या होती हैं। और ये सारी चीज़ें ना अचानक से अगर खो जाएँ तो मैं वही सारी चीज़ें मतलब सोचने लगता हूँ कि कैसे मैं इनसे एक होता है ना आप कैसे अ, चीज़ों को संभाल के रखते हो और अचानक से अगर वो खो जाएँ। तो वो सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं मेरे दिमाग में घूम रही हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अ, मैं क्या योजनाएँ बनाऊँ या फिर क्या सोचूँ कि जो परिचित चीज़ें हैं वो खो ना जाए मेरी कहीं। मैं मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ ना क्योंकि अ, बीते दिनों में मेरे जो मित्र हैं उनका काफ़ी सामान, काफ़ी चीज़ें उनसे खो चुकी हैं। तो कहीं न कहीं वो डर जो है ना मेरे अंदर भी अब आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इस डर को मैं कैसे अ, सही करूँ? और ये डर जो मेरा है ये ख़त्म हो जाए?
जी। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप चिंतित मत होइए। देखिए, चिंता करने से क्या होता है कि आपके स्वास्थ्य पे आपको जो होता है असर पड़ता है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कहूँगा कि आपकी जो ये डर है, उसे ख़त्म करने के लिए एक अच्छी सलाह दूँ। पर उससे पहले मैं आपसे अ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि आपके दोस्त की चीज़ें खोने की वजह से आपको ये डर बैठ गया। क्या आपके साथ भी एक कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी कुछ जो बहुत अमूल्य वस्तु हो या कुछ आपकी जो चीज़ें हैं वो आपसे खोई हों?
जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। अ, देखिए अभी बीते कुछ समय पहले मुझे जहाँ तक याद है अ, मेरा जो एक फ़ोन था वो भी मेरे से गुम हो गया था। और मेरा काफ़ी अ, अच्छा चीज़ था वो मुझे अ, डेली मतलब मैं फ़ोन यूज़ करता था। और आप तो जानते ही हैं फ़ोन सभी यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ मतलब खोई ना तो मुझे एहसास काफ़ी अलग-अलग हो रहा था। कहीं न कहीं मेरे अंदर चिंता का भी भाव था। और सच बताऊँ ना तो जब आपका पर्सनल चीज़ या फिर जो आपकी परिचित चीज़ होती है जब वो खो जाती है ना तो उसको जाने का जो डर रहता है, जो गम रहता है ना वो खाली आप ही महसूस कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अ, मुझे वो उस चीज़ का जो गम हुआ मैं मतलब सच में काफ़ी मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लगा और साथ में दबाव भी महसूस हुआ। तब उसके बाद से लेकर के तो मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि उसके बाद मेरी कोई चीज़ नहीं खोई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है ना उम, अब जैसे अ, एक चीज़ अब मेरे साथ हो रही है कि जब से मेरे दोस्तों की चीज़ें खो रही हैं ना, कहीं न कहीं मुझे भी खोने का डर है कि मैं अपनी चीज़ें ना खो दूँ, ख़ास करके परिचित चीज़ें। तो मतलब सच में ऐसा हो रहा है ना कि अ अ, रातों को मैं सोचते रहता हूँ कि अगर अ, जो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे गैजेट्स वगैरह हैं कहीं अगर खो गए तो मुझे एक तरीके से उनका मूल्य भी चुकाना पड़ेगा और सच में काफ़ी महँगी चीजें भी मैं यूज़ करता हूँ, 1 आध 2 चीज़ें ऐसी हैं। और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि अगर ये एक दिन अचानक खो गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? अ, किसे बताऊँगा? लोग क्या सोचेंगे? लोग कैसे मुझे बोलेंगे कि तुम कितने लापरवाह हो? तो वो चीजें ना अ, कहीं न कहीं मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं।
जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि, जो एक जो हमारा संबंध होता है, हमारी जो हमने चीज़ें ली हैं, वो हमारे लिए बहुत अमूल्य होती है और उसे जब हम खोते हैं ना, तो बहुत दर्द होता है और हमारे मन में भी बहुत-सी चीज़ें चल रही होती है। तो आप चिंता मत कीजिए मैं अ, आपकी जो ये चिंता है इसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बचपन से ही ऐसे थे कि आपको चिंताएँ रहती थी कि आपका सम्मान खो ना जाये, या ये एक बड़े होते हुए आपको ऐसे ही आपसे चीज़ें गुमी है, तब आपकी ये अ, परिवर्तन आया है आपके जीवन में कि आपको चिंताएँ सताती है। और आप जैसे बता रहे हैं आप सो भी नहीं पाते आपके जो मानसिक अ, तनाव में आ जाते हैं आप कि मेरी चीज़ें अगर खो गई तो मेरे साथ क्या होगा और उनका मूल बहुत देना पड़ेगा? क्या ये बचपन से है या बड़े होते हुए जैसे आपकी चीज़ें गुमी या तब से हो रखा है ये?
जी, बिल्कुल आपने सही पकड़ा ये अ, मुझे ना शुरुआत से ही हो रहा है मतलब बचपन से ही हो रहा है। अ, मैं चीज़ों को काफ़ी सहेज के रखता हूँ काफ़ी अच्छे-से रखता हूँ और जब मेरी म चीज़ें खो जाती हैं ना तो मुझे काफ़ी उसका अफ़सोस भी होता है और मुझे ये आदत ना बचपन से ही है। अ, जब मैं स्कूल में जाता था तो मैं अपने टेबल पे खाली उतनी ही किताबें निकालता था जितनी मुझे पढ़ने होते थे। और अगर बात करें कि सारे बच्चे ना कॉपी-किताब को अपने टेबल पे काफ़ी अ, अव्यवस्थित तरीके से फ़ैला देते थे। लेकिन मैं जो है जितनी किताबें पढ़ता था उतनी ही निकालता था टेबल पे। तो कहीं न कहीं अ, बचपन से ही मेरी आदत थी कि मैं जो है चीज़ों को संभाल के सहेज के रखता था। लेकिन अब ये आदत जो बड़ी हो अ, जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये आदत भी कहीं न कहीं और अच्छे से विकसित हो गई है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बीते दिनों में जब मेरे दोस्तों का चीज़ें खो रही हैं उनकी ना तो मुझे अ, कहीं न कहीं मुझे भी खोने का जो डर है वो हो रहा है। और ऐसे अ, ऐसे हालात में ना मुझे उनसे सीखना भी चाहिए और मुझे सच में काफ़ी अ अ अ, एक तरीके से अलग लग रहा है कि मैं अगर उनसे नहीं सीखूँगा और मैं अपनी चीज़ें और सुरक्षित नहीं रखूँगा तो आगे चल के क्या होगा? तो वो सारी वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो सारी जो ख़्यालात है, वो मेरे दिमाग़ में एकदम घर कर रही है और उथल-पुथल भी मचा रही है। तो आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे मैं चीज़ों को सहेज के रखूँ या फ़िर जो आदत है उसको कैसे एक मज़बूती दूँ कि जो मेरी चीज़ें हैं वो खोएँ ना?
जी। जैसे कि आपने बताया कि आपको डर है कि आपकी चीज़ें ना खो जाएँ। देखिए ये चीज़ का डर जो है आपके मन में आना, इस ये आम बात है। आप अ, ऐसा मत सोचिए कि मुझे बहुत अलग-सा कुछ फील हो रहा है। ये सामान्य-सी बात है कि देखिए आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप देख रहे हैं, आपके दोस्तों के साथ हो रही हैं, तो ये आम बात है कि आपके मन में भी उस चीज़ का डर आना। तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अ, आपने कोई कोशिश की है कि आपने इस चीज़ के लिए कि आपकी चीज़ें ना खोएँ या आपने कुछ प्रयत्न किया हो कि उसको आप ऑर्गेनाइज़ करें या आपने कुछ कोशिश की हैं इस चीज़ के लिए कि अ, कि आपकी चीज़ें ना घूमें? और अगर आपने की हैं या अगर आपकी चीज़ें गुम भी रही हैं, तो आपके मन में क्या-क्या भाव आते हैं? कि जब आपकी चीज़ें घूम जाती हैं, तो आप कैसा फील करते हो उस समय पे? मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएँगे आप?
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। देखिए मैं चीज़ों को काफ़ी सहेज के रखता हूँ और बचपन से ही रखते आ रहा हूँ। तो देखिए कई बार होता है ना जब चीज़ें गुम हो जाती हैं तो ज़्यादा अफ़सोस होता है ज़्यादा चिंता भी होने लगता है। एक तरीके से जो अ, चीज़ें गुम हो जाती हैं तो जो माहौल रहता है ना वो एकदम अलग हो जाता है, यूँ कहें तो आपके कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है और जो अनुभव रहता है ना उस समय का जो उम्म, जो एक अनुभव रहता है जो भावनाएँ प्रकट होती हैं ना वो काफ़ी अलग हो जाती हैं। और सच में अगर किसी व्यक्ति का आपने अगर जानने की कोशिश की होगी किसी व्यक्ति का अगर फ़ोन चोरी होता है ना तो ख़ास करके अम, उस समय का जो माहौल रहता है जो तनाव रहता है ना वो काफ़ी अलग हो जाता है। और सच बताऊँ तो बीते दिनों से ना मुझे भी लग रहा है कि ये जो मेरी क़ीमती चीज़ें क़ीमती जो चीज़ें हैं ना उन्हें काफ़ी सँभाल के रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। और देखिए मैं उम्म, जिम वग़ैरह भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे भी अपने फ़ोन को ऐसे-वैसे इधर-उधर रख देता हूँ टेबल पे तो वो चीज़ ना मुझे कहीं न कहीं खल रही है। कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं रखना है और मुझे सुधार भी काफ़ी हद तक करने की ज़रूरत है। लेकिन जो चिंताएँ हो रही हैं ना वो मुझे हाल के कुछ दिनों से ही हो रही है। कि जो मेरे दोस्तों के साथ हो रहा है उनका फ़ोन चोरी हो रहा है उनका कहीं कुछ चोरी हो रहा है। तो, तो वो जो चीज़ें हैं उनकी जो खो जा रही है ना वो मुझे कहीं न कहीं परेशान कर रही हैं कि मेरा भी चीज़ जो है वो खो ना जाए। तो वो जो डर है कहीं न कहीं जब आपके जो ख़ास दोस्त होते हैं जो आपके चाहने वाले होते हैं, उनके साथ जब अ, सेम घटना होता है ना तो कहीं न कहीं वो आप आपके ऊपर भी एक तरीके से दबाव बनाती है।
जी, मैं समझ चुका हूँ कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं और मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए जितना मैं आपसे बात करके समझ पाया हूँ कि आप बहुत ऑर्गनाइज़्ड वे में रहते हैं और अपनी चीज़ों को आप संभाल के रखना, बहुत अच्छे से रखते हैं। तो आप जैसे कि आपकी ज़िंदगी में अभी ऐसा हुआ है कि आप बता रहे हैं कि आपके दोस्तों की चीज़ें गुमी है। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ भी ये सेम चीज़ हो सकती है क्योंकि जितना मैं जान पाया हूँ कि आप बहुत स अ, अच्छे से अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ऐसा होना आपके साथ बहुत अ, रेयर केस में हो सकता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ हो। और अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता भी है, तो देखिए आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए जो इंसान का मूल्य होता है वो च उसकी चीज़ों से बहुत ऊपर होता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उन चीज़ों को अ, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो चीज़ें अब जो हैं वो हमारे साथ में <sniffs> और नहीं है और आप और मेहनत करके और अच्छे से आप अपने आगे आने वाले जीवन में जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपका अ, आप नई चीज़ें लेंगे, आप उसको और अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए क्या होता है कि जो अनुभव इंसान अ, समय में उस समय पे लेता है, जब आपकी चीज़ गुम गई, तो वो अमूल्य बन जाती है। क्योंकि आपको फ़िर वो चीज़ें याद रहती हैं कि अ, आपने ये चीज़ गुमी थी तो आपको उसका मूल्य पता चल जाता है कि अ, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, वो आपके लिए हमेशा ज़िंदगी में साथ में चलता है और आगे आने वाले समय में भी वो आपको मदद करेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए और आप ज़्यादा मत सोचिए कि आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए या आपकी चीज़ें भी गुमने लग जाएँगी, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि आपके दोस्तों के साथ है <sniffs> हुआ। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आपकी एक भावनात्मक अ, रूप में जो आपके एक कनेक्शन है, जो रिश्ता है आपकी चीज़ों के साथ वो <sniffs> अ, कोई और व्यक्ति नहीं समझ पाएगा क्योंकि आपने जो है वो मेहनत करके <sniffs> अपने पैसे कमा के जो 1-1 पाई जोड़ के आपने जो पैसे कमाए हैं, फ़िर उसको ल खरीदा है आपने। और जब उस चीज़ को पाने की जो प्रसन्नता होती है, वो एक मनुष्य जो मेहनत करता है, उसे फ़िर पाता है वो वही समझ सकता है कि क्या उसने अ, अपनी मेहनत से वो चीज़ कमाई है <sniffs> और उसे पाया है। तो आप चिंता मत करिए, मैं वही बता रहा हूँ कि अ, एक जो इंसान का मूल्य है ना, वो चीज़ों से ज़्यादा होता है। तो आप परेशान मत होइए इस चीज़ की वजह से और दूसरा मैं बोलूँगा कि अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं, तो उसका आप य एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों से बात करिए। क्योंकि <sniffs> दोस्त जो होते हैं ना, बुरे समय में आपके बहुत काम आते हैं। आप परिवार वालों से बात कीजिए <sniffs> कि परिवार वाले और दोस्त जो होते हैं, ये 2 ऐसे अ, व्यक्ति होते हैं जो आपकी <sniffs> जो बुरा वक़्त होता है, उसमें आपका हमेशा साथ देते हैं। तो आपको अ, ना ज़्यादा सोचते हुए अपने मानसिक अ, रूप में तनाव ना लेते हुए उनसे बात करनी चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं अगर मेरे से ये चीज़ गुम गई गु गुम गई है, आगे खो गई है मेरे से ये चीज़ तो कोई बात नहीं मैं और अच्छे से आने वाले, आगे वाले समय में मैं इसे और स अच्छे से मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगा। और आप एक और ये चीज़ कर सकते हैं कि आप जैसे आपके घर में अगर ड्रॉ ड्रॉवर है या कुछ और चीज़ है आप उसे
अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल।
आप उसे रखें एक संभाल के एक जगह पे रखें ताकि वो चीज़ फ़िर से गुमे नहीं। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई सलाह को आप अपनाएँगे और इससे आपको मदद मिले।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल मैं काफ़ी अच्छे से आपकी बात सुन रहा था और समझ भी चुका हूँ कि जो चीज़ें होती हैं कहीं न कहीं वो ज़्यादा मूल्यता मूल्यवान होती हैं। तो इतने सारे सुझाव और जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद आपसे बात करके अच्छा लगा।